Tá. Eh, ó, o tempo que você tá, aqui, discutindo comigo, você já, poderia estar ido lá ter ido, lá. Você já poderia ter tomado banho, lavado o cabelo, sabe. Falava: "O tempo que você tá aqui discutindo. Então, pra quê?" Aí, ele parava pra pensar, "É verdade". Né.
Hum. Hum. Olha, só. Hã. <giggles> Caía a ficha, né. Olha eu posso resolver isso de forma mais rápida. Eh, mas além da história, você, eh, colocava, ali, nesse nesse momento, eh, personagens, brinquedos, coisas, assim, pra tornar aquele momento ainda mais lúdico?
Exato. É. É. Uhum. Quando ele era pequenininho, depois, que ele entrava no banho, aí, sim, eu dava at até até e, eu tinha comprado uma um giz, tipo, um giz de cera que você era uma canetinha, que você pintava o você pintava o azulejo. Aí, depois, saía com água. Então, até isso eu dava pra ele, né. E ele depois que ele estava lá, hã, era ótimo. O problema era ele largar o brinquedo pra ir tomar banho.
Hum. Bacana. Uhum. <laughs> Você já tinha conseguido. Aí você acha que esse momento, ah, você falou uma coisa muito legal. Porque, assim, tudo que você tem que fazer de forma, sob pressão, né, obrigatório. Aquela coisa de ter que fazer todos os dias. Criança não entende que o banho é importante. Criança não quer saber disso, até porque, ele vai sair dali do momento de lazer, de prazer, como se fala. Às vezes, é um frio que não quer tomar um banho frio. Quer tomar um banho mais quentinho, enfim. Tem todo um um um processo que, eh, como criança, influencia. Mas, e o
Aham. É. Não. Exato. É. Que toda criança passa, né. É uma coisa engraçada isso, toda criança. É.
Que toda criança passa. Exato. Mas você trouxe um ponto muito importante, que é o fato de que você trouxe isso pra a sua realidade. Você citou o fato de ter que fazer comida ou o que seja, aquilo que você tem que fazer todos os dias. O nome "rotina" já, assusta, né, já dá aquele sentimento de, hum.
Toda criança. É. Uhum. É. É. Exato.

Olha, eu tenho uma técnica que eu usava que eu aprendi usando com meu filho, na verdade, eh, para transformar a rotina do banho em uma uma coisa legal porque era sempre um parto, fazer ele tomar banho, sabe?
Hum. Uhum. Ai. É uma criança, tem quantos anos?
Era. Hoje ele tem 18 mas ele isso aconteceu é.
Ai é uma memória, então você é uma memória, então me conte como foi.
É. É, mas que eu uso até hoje, começou lá atrás, mas eu uso até hoje. Ah, então, era sempre assim, era: "Vamos tomar banho, ai não, não quero agora, não quero, tenho que" tinha que parar de brincar, então assim eu acho que todo mundo que teve filho, passou por isso. O banho é sempre uma era sempre uma dificuldade. Era, para para mãe com certeza. Então, eh eh, eu comecei a eu assim, era sempre uma briga e eu falava: "Gente, não dá para viver assim, né", você brigar o tempo inteiro.
Então, como é? Certo. Hum. Uhum. Certo. Momento de terror. <laughs> Uhum. Uhum
Então então o que que eu fazia? Eu, eh eu, eh, eu estava lendo uma uma história de alguém falar, que criava um estado para para o filho tomar banho, criava um estado, contava uma história. E eu lembro assim, nossa, eu eu gosto de contar história, eu sei fazer isso, né.
Certo. Ah, certo. Hum. <laughs> Mas uma história, oxe, toda vez que é dar um banho uma história ou a mesma história? Gente, tem que ter muita criatividade. Hã.
E aí eu s, eu li aquele Toda vez. Não, toda vez, tinha que variar porque não funcionava. É, tinha, tinha. E aí foi aí, que eu descobri que eu era bastante criativa também. <laughs> Ai, então então aí que que eu fazia? Eu chegava para ele e que eu falava assim: "Olha filho"...
<laughs> E ai? Hã. Hum.
"sabia que o seu corpinho tem um monte de célula dentro?". Eu contava uma história mirabolante que era verdade, né. Essas suas células elas, hum?
Hum. Certo. Você fazia um um conteúdo de informativo, porém em formato lúdico e interessante para ele se envolver, bacana hum.
Aham. Isso. Exato, isso exatamente é lúdico foi essa palavra perfeita que você usou, porque com criança precisa ser lúdico, né.
Hum. É verdade.
E aí eu contava toda a história das células, que as células elas fizeram um monte de coisa, tudo que ele fazia as células também faziam, se ele brincava, as células brincavam, se ele se sujava as células também se sujavam, dentro do ali que dentro do corpinho dele era um universo e, e assim como ele fazia as coisas as células dele também fazia. Chegava no fim do dia essas células elas queriam tomar banho. E aí, mas precisa que você queira também para para as células poderem tomar banho porque elas não conseguem fazer isso sozinha, você que tem que ir embaixo do chuveiro. Então eu contava a história, aham.
Uhum. Hum. Certo. <laughs> Depende dele.